ما هو أنا قُلت لو عرفوا في الآخر هيكون وقت التحويل قفل، فخلاص أنا ما ف ما فيش قدّامهم حَل غير إن هم إيه يقولوا لي كمّل، وأنا كده، كده لو كمّلت سَنة
أيوه، برافو عليك، إنّك فكّرت في الحتّة دي يعني.
آه، هم أصل هو أنا لو كمّلت سَنة فهو هيبقى باقي على حاسبات 3 سِنين، إنّما لو قالوا لي ارجع الكلّية بتاعتك فأنا كنت عايز من سَنة أولى، واللي هو هاعيد بقى إيه، 7 سِنين من جديد فهو أكيد مش هيبقوا مقتنعين يعني خلاص هيقولوا 3 سِنين وخلّيه إيه، يخلّص، فأنا قُلت هو أ أحسن حاجة أعملها إن أنا أحطّهم قدّام الأمر الواقع، فدي كانت أول جزء في الخطّة بتاعتي.
بالضبط، آه. إمم. وبعدين طيب احكِ لي إيه اللي حصل بعد كده؟